Мгм. Здорово. Ну, а как в целом вот ты оцениваешь, насколько сильно изменились твои вкусовые предпочтения?
А
Или всё равно все-таки национальная еда, которую ты ешь с детства, но всё равно приоритет в вашей жизни. И как бы, эти вкусы, они более желанные, более привычные, какие-то родные.
Мгм. М, м, нет, у меня, наверно, из, э, родной кухни остались только сырники, которые я нежно люблю, да, и творожная запеканка, ну и вообще люблю творог. А так, э, мы полностью перешли на вот, наверное, какую-то такую, ам, международную европейскую кухню, а потому что мне в русской кухне очень не нравится, а, я, в принципе, и дома страдала и никогда не могла есть там рис, гречку вот голую без всего. Я вообще не понимаю, как это едят. То есть, мне нужен соус, <laughs> мне нужно что-то, с чем это есть.
Мгм. А. Ну, в общем-то, да. Ну.
А
Н-да, но, э, у тоже есть подливы, но есть люди, которые да, в принципе, не очень крупы любят. Но у всех да, разные предпочтения, кто-то на картошке выживает, кто-то и крупы может есть, каши. Да, вкусы у всех разные. Мгм.
Да-да-да, я их тоже могу есть, но мне нужна к ним, г нужно кто-то шк кто-то что-то, да, то есть какая-то интересная, а овощи с чем-то там с подливкой, и тогда вот рис служит базой, э, а вот это вот всё им таким интересным гарниром, с которым можно съесть рис. Но как есть голый рис с котлетой, я не понимаю. <chuckles> М.
Так интересно. <chuckles> Мгм. То есть получается, кроме сырников, ты больше ни по каким блюдам не скучаешь?

Ам, ну мы еще очень часто варим, например, а, куриный суп, куриный бульон. Ну, я бы сказала, знаешь, это такое интернациональное, да, блюдо. <chuckles>
Мгм. Ну, куриный- да, тут и в азиатских странах, эта курица уж точно, э, международная, <chuckles> вообще на на всей планете, где есть какая-то курица, бегает. Да, да, всем этот суп нравится. Но он, кстати, действительно может очень сильно отличаться, благодаря приправам и, э, травам, которые используются, да. Потому что в Азии тот же куриный суп, ты его с закрытыми глазами и не распознаешь, потому что настолько отличаются, м, вот эти специфические ихние травы. Вот, да, интересно, конечно.
Да, да. <laughs> Универсальное, да, такое. <laughs> Добавкам, да, и приправам. Мгм. Абсолютно. <chuckles> Мгм. Ну, вот это та кухня, которая мне не очень знакома и не очень мне нравится, вот сколько я пробовала, а, поэтому мне вот больше нравится всё-таки европейская кухня. А, кстати, еще из русской, э, у нас дома остались и живут всякие тефтельки и, м, ам, голубцы.
Мгм. Вот! Да. Вот хотела как раз, а как же голубцы, <chuckles> неужели не скучать? Ну, пельмени, я не знаю, они, наверно, всё-таки с людьми остаются на всю жизнь, потому что похожая еда на самом деле тоже много где есть, они немножко отличаются, но, в целом, тесто и мясо, э, любят тоже по всему миру. <chuckles> Вот, хотя тоже хочется спр хотя, они все-равно же отличаются, правильно? Те же, как они там в Италии называются? Как-то по-другому. М, равиоли, да.
<laughs> Да, да, да, действительно. Да. <chuckles> Э, равиоли, да, а, ну вот да, мне именно очень нравится тесто, которое используется, а, в Италии. Мне кажется, оно более нежным. А вот, но, в целом, я сама просто по себе не большой любитель теста с мясом, а, поэтому я как-то ни пельмени особо никогда не любила, э, ни, в общем, <chuckles> никаких их братьев тоже особо не ем. <chuckles> М, мгм.
А. Тогда понятно. Не твоя секта. Мгм. Понятно. Ну да, и такое бывает, действительно, вкусы же у всех разные. Может быть, есть люди, которые вот в таком климате живя, потребляют такую тяжелую пищу, как пельмени, голубцы, супы там х с хлебом. Ну, потому что климат такой. Да, а когда ты переезжаешь в какой-то жаркий климат и, может быть, у человека склонность, что ему он рад, что у него ф овощи, фрукты там преобладают в рационе, и совсем чуть-чуть мяса, и хлеба там, или чего-то.
Да, да, да, а для нас это щас уже тяже тяжело. <chuckles> Мгм. А вот знаешь, кстати, что еще у нас, э, сильно заменилось? А, вот когда, э, я дома жила, у меня мама, например, большая кулинарка, она печет великолепные пироги, торты там, и так далее. Вот, а я сейчас перешла, в основном, на, э, м, тоже вот французские, в основном, десерты у меня. А, я считаю это потрясающая кухня с точки зрения десертов. А вот, поэтому у меня всякие там типа пироги, тарт, а, татены, а, фримансье и так далее. <chuckles>
Да, вот этого тоже у нас много. Мгм. Это да. <chuckles> Мгм.